Sosyal medyada gerçek benliğini nasıl gösteriyorsun?
Ya, aslında sosyal medyada bence gerçek benliğini göstermek artık zor bir şey oldu çünkü çok fazla birbirine benzeyen paylaşımlar var. Belki de insanlar çok fazla birbirine özenerek paylaşımlar yapıyorlar. Ya, bu yüzden de sosyal medya kullanımı aslında insanlarda böyle bir, eee, şeye dönüştü, hani, ben de bunu paylaşmalıyım, ben de bunu yapmalıyım gibi bir duruma dönüştü. E bu yüzden de gerçek benliğini göstermek de birazcık zorlaşıyor bence. Ben biraz daha aslında sosyal medyayı, eee, sade kullanmaya çalışıyorum diyebilirim.
Hı hı. Anladım. Hı, yani, sosyal medyanın aslında biraz da, eee, kitle tarafından veya takipçi takipçilerinin ilgi çekici, bazı, ııı, birtakım, eee, sosyal medya kullanıcıların aşırı, eee, yüklenmesiyle aslında bu bir yönlendirme de, eee, söz konusu, değil mi? Eee, yani, bizim gibi takipçilerin gerçekten sosyal medyadan ve sosyal medyadaki gönderilerden etkilenmemesi mümkün değil mi diye düşünüyorsun.
Evet. Hı hı. Yani, bence öyle, iii, ya, aslında etkilenmemek mümkün olabilir tabii ki ama ya, burada şöyle bir durum var: Özellikle, işte, insanlar, hani, birilerini takip ediyorlar. Bu özellikle içerik üreticisi diye son dönemde belki de yaygınlaşan hatta belki bir meslek olma yolunda ilerleyen, ııı, bu konuda, hani, insanlar çok fazla özeniyor bence bazı şeylere ve, hani, şunu her zaman göz ardı ediyorlar. Iıı, benim özellikle dikkat ettiğim kısım bu oluyor. Ya, kimse zaten kötü bir anını ya da hayatındaki problemleri ya da yaşadığı sıkıntıları sosyal medyaya koymuyor ve koymak da istemez. Hani, böyle şeyleri genelde insan kendi kendine ya da değer verdiği, sevdiği insanlarla beraber yaşamak ister. Ama sosyal medyada sürekli böyle, ııı, iyi, güzel ve bir taraftan da belki abartılı şeyler göre göre aslında herkes "Ya, benim hayatım kötü, insanların hayatı iyi. Neden böyle, benim problemim ne diye?" birazcık, ııı, aslında kendi kendilerini kötü bir noktaya da çekiyorlar bence.
Hı hı. Değil mi? Evet. Hı hı. Evet. Evet, gerçekten de öyle. Hı hı. Evet, eee, gerçekten de, dediğin gibi, aslında sosyal medyada karşılaştığımız ve gördüğümüz, ııı, birçok, ııı, günlük hayat, ııı, genellikle tek tipleştirilmiş ve daima, eee, en iyisi, en harikası olacak şekilde ve mu muhtemelen en gerçekten lüks olaca olacak şekilde, eee, en iyi hâlini, eee, sergiledikleri bir ortam hâline geldi ve bu anlamda gerçekten, dediğin gibi, insanların etkilenmemesi, kişiye hitap etmemesi söz konusu değil. Çünkü, ııı, gerçekten günlük sıradanın dışında bir, ııı, görünüş ve, ııı, sergileme söz konusu. Peki, ııı, kendi açından düşündüğünde bu bundan olumsuz etkileniyor musun? Sen de nasıl etkileri oluyor? Kendini, ııı, bir baskı altında hisse hissediyor musun?
Kesinlikle. Hı hı. Maalesef. Hı hı. Ya, aslında şöyle: Hani benim bununla ilgili, iii, birazcık net bir hikâyem var. Özellikle böyle, ııı, nasıl diyeyim, işte, ergenlik sonrası ya da belki hâlâ ergenliğin içi ama lise yıllarında sosyal medyada bu gibi şeylerden ben de çok etkileniyordum. Belki şu zamanki kadar yaygın değildi bu gibi durumlar. Ya, biraz daha, ııı, hani, başkalarının hayatına bakıp özenme ya da başkası gibi olmaya çalışma kısmı bende de vardı. Özellikle lise döneminde. Iıı, aslında ben bundan dolayı çok mutsuz olduğumu fark ettim. Yani, mesela, bir şey görüyorum, ııı, ve bende olmadığı için üzülüyorum ya da başkalarının çok mutlu olduğunu, çok güzel hayatlar yaşadığını, ııı, ama benim, iii, çok iyi bir hayat yaşayamadığımı ve bunun sebebinin bu bulamadığım için o dönemde, ııı, b bu aslında gerçek olmayan bir şey. O yüzden sebebini de bulamıyorum zaten.
Öyle mi? Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım.
Bundan dolayı kendimi kötü hissettiğim dönemler oluyordu. Ben bunu fark ettiğimde so bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Yani yaklaşık bir herhâlde 6-7 sene hiçbir sosyal medya hesabı kullanmadım. Evet. Ya, onun sonr
Anladım. Gerçekten mi? Bayağı iyi direnmişsin gerçekten de.
Evet, evet. Hani, onun sonrasında da aslında, ııı, şu anda sosyal medya hesaplarımı açtım tekrar. Iıı, ya hepsini değil ama birkaç tanesini ve tamamen böyle yakın arkadaşlarımı, sadece tanıdığım insanları ekleyip aslında yani güzel bir şey yaptığımda ya da, ııı, güzel bir yere gittiğimde, hani, tanıdığım insanlarla paylaşmak için kullanıyorum. Bu şekilde gerçek amacını, ııı, buldum diyebilirim sosyal medyanın benim adıma.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı, belki de, dediğin gibi, küçük bir şekilde, küçük kitleler hâlinde, eee, abartı olmayacak ve samimi paylaşımlarla aslında sosyal medyanın yeri, eee, gerçekten, eee, iyi ve iyileştirici bir yön olabilir, dediğin gibi, ancak, ııı, senin de, dediğin gibi, o baskılar ve, ııı, kendini daha yoksun hissetme ya aslında, eee, var olduklarınla şükretmek yerine belki de onlara sahip olduğunun farkında olmak yerine hep daha fazla ne kadar eksik olduğunu, hep ne kadar, eee, o yoksunluk içerisinde olduğunu senin gözünün, ııı, içine, hani, batıra batıra o şekilde, eee, bir farkındalık, ııı, yönlendirmesi de aslında var ve bu bir şekilde de hem günümüzde o hızlı yaşam, hızlı tüketimi de beraberinde, eee, getiriyor ve aslında hızlı tüketimi de beraberinde özendiren bir hayat şekli aslında bu, dediğin gibi, sosyal medya fenomenlerinin muhtemelen sürekli bir link paylaşımı, sürekli bir alışveriş, eee, sitesi hâline dönmesiyle aslında bizim günlük hayatımızda hiç bitmeyen ihtiyaç listemiz uzadıkça uzadıyo uzuyor gibi hissediyoruz. <giggles> Iıı, peki, ııı, senin yani sence bu sosyal medya fenomenliği, ııı, artık durdurulamaz bir hâle mi geldi, yoksa, eee, sen, eee, kendini, eee, onlardan zaten etkilenmiyorum, çok da, ııı, benimle ilgili bir alan değil m mi, ııı, nasıl görüyorsun onları kendi konumundan baktığında?
Belki de. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Maalesef. Hı hı. Ya, a aslında şöyle: Hani, etkilenmemeye çalışıyorum. Iıı, ama birazcık gerçekten şu an mümkün değil etkilenmemek çünkü artık birazcık algoritmalar da, ııı, tamamen pazarlama yönünde çalışmaya başladı. Yani ben diyelim ki, telefonumda bir şey aratıyorum, bir ihtiyacım var, bir şey alacağım ve bir anda, işte, girdiğim sosyal medyada karşıma onu tanıtan bir, iii, içerik üreticisi çıkıyor. Hani, e, bu kadar artık kişiselleşmiş bir algoritmayla bundan kaçınmak gerçekten çok zor bir duruma geldi. Ya, kaçınmak istesem bile bazen mesela, hani, "Bu gönderiyle ilgilenmiyorum." s diye bir seçenek oluyor genelde sosyal medya hesaplarında. Hani, onu kullanmama rağmen ya o gidiyor başka bir şey geliyor. Hani, sınırsız bir döngü gibi gerçekten bu ama şunu da düşünüyorum. Ya, bence gerçekten bir süre sonra artık, ııı, insanların çoğu, ııı, bundan uzaklaşacak. Çünkü, ııı, hani, şunu fark etmek gerekiyor: Ya, insan bazen gerçekten tamamen, ııı, işte, içerik üreticileri paylaştığı için ya da belki güzellediği için bazı şeyleri almak istiyor ya da bazı şeylere özeniyor. Ya, belki gereksiz... Evet, evet. Hani, gereksiz harcamalar yapıyor belki ya da belki de daha iyisini alabilecekken başkasının yorumlarına göre bir şey alıyor. Hani, insanlar biraz daha bu konuda bireysel karar vermeye başladığında ve bundan etkilenmemeye başladığında bence içerik üreticiliği kısmı da biraz gerileyecektir diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Değil mi? Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Öyle mi? Hı hı. Övüldüğü için sırf, değil mi? Mutlaka. Hı hı. Anladım. Yani, sen aslında bunun bir geri adım atma döneminin de söz konusu olabileceğini çünkü ya bu şekilde, ııı, hani, ilerlemenin de aslında kendisiyle birlikte birçok problemi ve sorgulamayı da beraberinde getireceğine dair e, belki de bir umudun var aslında orada. Iıı, peki, senin, ııı, dediğin gibi, sosyal medyaya ara verdiğin zaman içerisinde, ııı, ve, ııı, o, dediğin gibi, şikâyetlerinin özellikle, eee, sosyal medya kullanıcıları i için, ııı, hissettiğin o, ııı, sende oluşan o baskıyı da azaltmak istediğin için, uzaklaşmak istediğin zaman dilimi içerisinde, eee, sende ne gibi farklılıklar oldu? Bu benlik algısı sende nasıl oluştu? Nasıl şekillendi? Onu anlatabilir misin o süreci?
Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, tabii, aslında çok net bir değişim oldu. Ben kendimde bunu çok, ııı, açıkçası kesin bir şekilde gözlemledim. Iıı, şöyle: Ben sosyal medyayı kullanmayı bıraktıktan sonra aslında çok daha sosyal bir insan oldum. Iıı, hani, belki sosyal medya ismine birazcık ters geliyor ama aslında bana göre sosyal medyayı aşırı kullanmak ya da sosyal medyada sürekli belirli kalıplar içinde olmaya çalışmak, insanı biraz sosyallikten uzaklaştırıyor. Gerçek hayattaki sosyallikten uzaklaştırıyor. Çünkü o sosyal medyadaki bazı kalıplar senin belki de sosyal hayatında da belirli kalıplar içinde yaşamanı ya da belirli statüdeki insanlarla görüşmek istemen gibi çok problematik şeyler de getiriyor insanın hayatına. Yani, işte, sosyal medyada, atıyorum, o dönem bir şey paylaşılıyor. İşte, herkes onu paylaşıyor. Sen de mesela o anda o şekilde davranmak istiyorsun. İşte, mesela diyelim ki arkadaş ortamları ile ilgili bir şey paylaşılıyor. Hani, bir örnek üzerinden gidelim, ııı, ve arkadaş ortamlarında, işte, şöyle kişiler, işte, iyi değildir temalı bir dönem geçiriliyor mesela ve sen de belki gerçekten arkadaşın olan bir insanı ona benzettiğin için ondan uzaklaşıyorsun. Hani, bu verdiğim çok uç bir örnek olabilir ama bunun gibi şeyler gerçekten insanın gerçek hayatını da etkiliyor. O yüzden ben sosyal medyadan uzak olduğum dönemde en çok bunu hissettim. Yani daha sosyal, herkesin fikirlerine daha açık, ııı, ve aslında her insanın, ııı, düşüncelerini ve söylediği şeyleri biraz daha dikkate alan ve biraz daha bir şeyler öğrenmeye çalışan bir insan olduğumu fark ettim. Iıı ve artık sosyal medyaya geri dönüşüm de sosyal medyanın beni bu gibi konularda etkilemeyeceğine kesin olarak emin olduğumdan, ııı, sonra oldu. Öyle açıklayabilirim.
Ya. Öyle mi? <giggles> <chuckles> Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya. Anladım evet. Hı hı. Evet. Anladım. Anladım, evet, çok net bir açıklama oldu gerçekten de. Senin de, dediğin gibi, sosyal medyanın o belki de hem linç kültürü, iptal kültürüyle de, eee, alakalı olarak insanları biraz daha soyutlamasıyla tek tipleştirmeye doğru, ııı, yönlendirmesiyle, ııı, belki bizim bile kendi çevremizde bir, iii, insanları karşı bir sınırlandırma, bir, ııı, belki de var olan ilişkilerimiz hakkında sorgulama ve, eee, hatta var olan ilişkilerimize kendi bakış açımızdan değil, daha çok sosyal medyadaki, iii, var olan sesler, eee, tarafından seslendirmeye ve kendi iç sesimizi bile bulma konusunda bir sıkıntı yaşamamızla birlikte, e, senin de, dediğin gibi, öyle bir karmaşanın da söz konusu olabildiği bir, iii, farklı, ııı, bir değer söz konusu burada aslında değerlerin karışımıyla birlikte, ııı, birtakım karmaşanın da getirdiği bir, ııı, kargaşa var aslında. Ve sen bunu, uuu, kendini dinleyerek belki de kendi iç sesini belki de başkalarının da aslında iç sesini dinleyerek tek bir, eee, yöne odaklanmadan, ııı, bu şekilde çözmeye çalışmışsın. Ve senin de, dediğin gibi, iii, gerçekten bu kendi iç sesini bulmadan önce sosyal medyada var olmak bile, ııı, çok tehlikeli. Çünkü, üüü, bunu çok kolay bir şekilde manipüle olabiliyorsun, eee, ve, ııı, taklide kadar gidebiliyor bu. Peki, günümüz gençliğinin, ııı, sahip olabileceği riskler ne olabilir burada?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Maalesef. Hı hı. Evet. Ya, burada aslında, bence hâlâ en belirgin risk, eee, benim bahsettiğim konu, hâlâ devam ediyor. Yani, o kadar çok artık insanlara belirli tip içerikler dayatılıyor ki ya, atıyorum, işte, "Şu yaşta bir erkeksin, o zaman böyle olmalısın. Böyle değilsen garipsin." gibi bir, eee, aslında, sürekli uygulanan bir, eee, şey var. Hani, empoze etmek de denebilir belki buna ya da, işte, "Kızsan böyle davranmalısın." Hani, özellikle belki de, hani, gençlik çağında, hani, eee, en, böyle, ilişkilerin heyecanlı yaşandığı, çoğu şeyi ilk defa hissettiğin, çoğu duyguyu ilk defa yaşadığın dönemlerde ya, tamamen kendini hayata bırakmak ve her şeyi doğal bir şekilde yaşamak yerine, özellikle gençlerde şeyi görüyorum ben, hani, ya, atıyorum; yine bir örnek üzerinden gidelim. Ya, bir birisi birinden hoşlanıyor, işte, bir kız bir erkekten hoşlanıyor diyelim. Ve, hani, gidip bunu düzgünce konuşmak yerine, mesela sosyal medyada gördüğü şeyler üzerinden hayatını devam ettirmeye karar veriyor ve atıyorum, karşısındaki kişiyi kıracak şeyler söyleyebiliyor ya da karşısındaki kişiyi gerçekten umursadığı hâlde, işte, umursamadığını göstermek istiyor. Aslında bu gibi yapaylıklar da bence o gençliğin heyecanını çok fazla kısıtlıyor. Yani, o gençlik döneminde, sürekli farklı insanlar tarafından dayatılan duygulara, düşüncelere ve, eee, aslında hareketlere sahip olmaya çalışmak, eee, gençlerin birazcık kendi duygularını köreltiyor. Bence en büyük risk bu, eee, sosyal medya konusunda.
Evet. Hı hı. <giggles> Değil mi? Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı, tabii. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, ne yazık ki. Hı hı. Evet. I hı. Evet, gerçekten de çok güzel bir örnek oldu. Yani ,böyle kitleleri yönlendirmesi açısından hatta duy bunun, eee, duygularımızı bile kısıtlamaya yönelik, eee, yaptığı bir propagandaya yönelik aslında, eee, hem karakterimizi dizginlemesi, tektipleştirmesi, tepkilerimizi hatta, eee, başkalarına karşı, eee, davranışlarımızı, ifade şeklimizi değiştirmeye kadar, aslında dediğin gibi tamamen bir yönlendirme söz konusu ve bu muhtemelen de, eee, gelecek olan nesiller için daha da büyük bir, eee, yani daha fazla maruz kaldıkları için, eee, çok daha büyük bir rol ve tehlike de içeriyor kendisiyle birlikte ve ne yazık ki dediğin gibi bu iptal kültüründen, eee, sonra etkilenmeyip sosyal medyadan çıkma gibi bir durum da belki, eee, aklının ucuna bile gelmeyecek bir çözüm bile düşünülebilir aslında. Senin yaptığın gibi bir çözüm, eee, herkes bulamayabilir, aklına bile, eee, gelmeyebilir. Benim için çok, eee, keyifli ve çok zevkli, aynı zamanda öğretici bir, eee, sohbetti. Çok teşekkür ederim.
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet, evet. Benim için de aynı şekilde çok keyifliydi. Ben de teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Görüşürüz, hoşça kal.